Kannst du mal was drüber erzählen, welche Rolle auch die digitale Erreichbarkeit für dein Gleichgewicht spielt?
Äh, ja, also so die m Ja, also man merkt zum Beispiel, wenn ich viel arbeite, dass ich digital wenig erreichbar bin, ne? Und wenn ich viel Freizeit Freizeit habe, dann bin ich digital super erreichbar, dann antworte ich in Sekunden, ne? Aber ja, genau. Also, boah, ich sage dir ehrlich, am Montag hat mich zum Beispiel ein eine Freundin angerufen um 23:00, und ich habe da gearbeitet, und dann habe ich sie weggedrückt.
Mhm, verstehe. Mhm. Macht Sinn. Mhm. Mhm. Oha. Mhm. Mhm.
Also, das war jetzt keine Freundin Freundin, das war einfach eher so 'ne Bekanntschaft, äh, durch 'ne Party und dann hat sie mich blockiert. <giggles> Ja, ja, ja, also so da war ich schon so da war ich so: „Hä, ich arbeite gerade” und so, ne?
Mhm. Oh je. Mhm. Ne, ähm, das ist natürlich das ist natürlich ja, ja, klar. Mhm.
Aber ich habe auch gemerkt so, ich hab mit einem 'ner Frau telefoniert so, mit der ich mich ab und zu getroffen habe. Aber dann war meine Energie so krass weg, weil ich so viel am Arbeiten war, ne, dass ich mich gar nicht auf diese Freizeit einlassen konnte. Das ist auch noch mal so 'n schwieriger Punkt so, ne? Das ist einfach wenn man zu viel arbeitet, ne, dann denkt man nur an die Arbeit. Ja.
Mhm. Mhm. Ja, das kann ich Das kann ich sehr gut nachvollziehen, ja. Das es ist gar nicht so leicht, ja? Da 'ne 'ne gesunde Mitte zu finden. Aber ich denke, das muss da jeder für sich so 'n bisschen auch, ja, selbst dann herausfinden mit der Zeit, ja.
Ja, es ist halt so ja, jede Sekunde, die man Freizeit hat, äh, geht auch Geld verloren sozusagen, weißt du? Und das ist so 'n ja, so
Mhm.
Das ist einfach so 'n ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ey, so 'n Stress, den man hat, so, ne? 'N Stress, den man hat.
Mhm. Ja, wie entscheidest du denn dann auch bewusst, jetzt zum Beispiel nur für dich Zeit zu reservieren? Schreibst du das vielleicht irgendwie in 'n Kalender ein, oder machst du das so ganz spontan mal, wenn